Oke. Kak, aku mau cerita sesuatu dong, dan curhat dikit ya, dan aku harap, mungkin nanti ada kayak feedback, s berupa saran ya yang bisa kayak bantu aku. Eee, jadi, aku tuh orangnya, suka pindah-pindah, Kak. Jadi, eee, dari kecil ya, udah kebiasaan kayak pindah-pindah, lokasi tempat tinggal, gitu, Kak. S nah jadi, ini berkaitan dan kak menyesuaikan kebiasaan baru aku loh, terga terkait dengan kebiasaan kayak pindah-pindah lokasi. Jadi aku tuh, eee, mengalami kesulat kesulitan ya, dalam menyesuaikan, kebiasaan sosial baru aku nih, setelah pindah ke daerah dengan, eee, lokasi yang baru, jadi, aku kayak kesulitan adaptasi gitu, Kak. Nah, jadi deng dari kecil aku udah biasa, eee, berpindah-pindah ya, cuman, eee, apa ya, walaupun, jadi kayak, apa ya, kayak nerimaan ya, kayak menerima keadaan. Tapi, b adaptasi sosial saya tuh, agak lemah gitu, agak kurang. Terutama ketika, beda budaya dan beda bahasa. Nah. Jadi aku, baru aja kan, eee, kemarin aku tinggal di Bali, cukup lama ya, jadi nah, Bali dan Jawa ya, e Jawa Timur. Jadi saya tuh, lahirnya di Jawa Timur. Cuman saya, eee, lumayan bes besar lama di Bali. Kemudian balik lagi sekolah di Jawa, Jawa Timur juga. Di Jawa sendirian, juga kan sangat kompleks dan luas ya, Jawa Timur sendiri itu juga, budaya beda-beda. Dan ini saya setelah pindah dari Bali, yang budaya beda, bahasa beda, culture juga beda, nilainya dan normanya beda. Pindah ke Jawa Timur. Dengan yang berbeda juga, nih ya, saya merasakan kesulitan untuk, menyesuaikan kembali kebiasaan sosial saya, setelah pindah, nah Kakak gimana pandangannya, menurut Kakaknya?
Boleh Kak. Kenapa tuh? Oke. Oke. Oke. Wah! Mungkin, aku ingin menyatakan kalau misalnya wajar banget nih, kalau Kakak ngerasa, sulit untuk di tahap awal ya, kan apalagi pindah di tempat yang, normanya pun bahkan mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Itu valid banget, Kak, dan wajar banget, dan rata-rata orang pasti merasakan hal yang sama nih, ketika mungkin berpindah ke tempat baru. Bukan berarti itu hal yang aneh ya Kak? Itu enggak apa-apa banget. Nah mungkin untuk sebelum e lebih lanjut nih. Kalau aku boleh tahu, hal pertama banget yang Kakak rasakan itu, ketika pindah tempat baru apa tuh, Kak? Apakah ada perasaan senang, atau mungkin perasaan bingung nih, ketika harus memulai pindah di tempat yang baru?
Iya. Oke. Kalau dulu ya, pertama kali yang saya rasakan ketika kecil. Jadi emang karena sering pindah-pindah ya. Mungkin kemarin setelah pindah lagi akhirnya kayak merasa, "Oh hari baru lagi, tempat baru lagi." Jadi kayak merasa, kayak udah terbiasa gitu. Ya cuman, saya ekspektasinya, mmm, banyak juga ekspektasi-ekspektasi gitu ya, "Kira-kira nanti saya mau ngapain, mau ngapain." Dan, ketika saya, sebenarnya saya kurang cocok dengan lokasi dan tempatnya. Jadi, saya pikir, "Oh ya enggak apa-apa. Mungkin nanti di sini can cuma berapa lama." Gitu kan. Paling 2 tahun, 4 tahun, nanti pindah lagi ke tempat yang saya cocok sampai nanti saya bisa kayak, e benar-benar bisa mandiri gitu, pindah ke tempat yang benar-benar saya sukai, gitu. Jadi saya masih kayak ada cita-cita dan keinginan ke sana. Nanti suatu saat saya bisa pindah ke tempat yang benar-benar baik lingkungannya, terbaik buat saya sehingga saya enggak perlu pindah-pindah lagi, dan anak saya itu enggak perlu ngerasakan, pindah-pindah ge gitu. Karena di sini pun juga sebenarnya anak saya juga enggak ada temennya gitu di tempat ini. Jadi saya, sekarang di desa, di desa Jawa Timur, dulu, eee, di Bali, itu cenderung lebih ke daerah kota gitu, pinggiran kota. Dan, ketika saya ada juga sempat pindah ke pekerjaan sebenarnya di desa juga. Cuman, maks eee ya buda budayanya masih sama kayak di Denpasar, di kota itu kan ya. Jadi enggak terlalu banyak perbedaan budaya. Nah setelah pindah ke sini, apalagi langsung desa ya, desa di Jawa Timur. Itu, normanya benar beda gitu. Beda dan suatu sa et sampai sekarang pun saya masih belum bisa adaptasi sosial dengan baik, gitu. Jadi emang, campur aduklah perasaannya antara, memenuhi ekspektasi dan, tidak memenuhi ekspektasi gitu loh.
Iya. Oh ada pikiran begitu ya? Oke. Benar. Oke. Oh. Wah, pastinya ya, Kak, ya. Apalagi tadi memang perubahan normanya itu sangat besar. Mungkin pada awalnya, kayak Kakak juga bingung gitu ya untuk bisa gimana nih, pindah lagi gitu kan. Dan kebetulan sekarang mungkin hal itu lebih sulit ya, Kak, ya ketika Kakak untuk mencoba. Tapi itu hal yang wajar dan enggak apa-apa banget. Nah, tapi ini langkah yang baik nih. Ketika Kakak mungkin mul mulai sadar atau mulai keinginan nih untuk bisa perlahan-lahan bisa berbaur gitu ya, Kak. Dan bisa menyesuaikan diri dengan sosial Kakak sekarang. Mungkin aku boleh tahu lebih lanjut nih, Kak, terkait kalau misalnya sekarang ini yang mungkin yang membuat Kakak agak sedikit bingung atau canggung di lingkungan sosial baru itu apa nih, Kak? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin dulu Kakak ngerasa, "Wah ini enggak enggak bisa nih, tapi sekarang kayak jadi biasa," gitu. Apakah ada hal itu, Kak?
Iya Iya. Oke. Heeh. Iya. Oke. Baik baik baik. Nah, sebelumnya aku kasih tahu kayak latar belakangku ya. Jadi, aku tuh dilahirkannya memang di Jawa Timur, di kota kabupaten sebelahnya sebenarnya. Cuma 2 jam, sejam sejam lebihlah hampir 2 jam dari tempat aku sekarang tinggal. Aku kan tinggal tempat istri. Cuma memang secara budaya dan culture itu walaupun sama-sama Jawa tu beda. Seperti yang aku bilang tadi, Jawa Timur itu sendiri juga beda-beda gitu loh tiap kabupaten, dan itu rasanya udah beda gitu. Mereka punya walaupun sama-sama bahasa Jawa tapi punya kayak ciri khasnya masing-masing dan bahkan norma-normanya juga beda-beda. Nah di kota saya itu, dia mereka cenderung percampuran suku Jawa dan Madura ya. Walaupun saya juga tinggal di pinggiran kota dan desa-desa juga dan, eee, sebenarnya saya memang cenderung tinggalnya di daerah kota dan desa. Sementara di sini memang bener-bener desa dan banyak petani di sini petani-petani dan di sini cenderung lebih ke budaya Jawanya.
Boleh. Oke.
Lebih ke budaya Jawa. Bahkan bahasa Jawa yang dipakai sini bahasa Jawa halus. Jadi bener-bener, eee, dan lingkungannya, lingkungan pondok pesantren daerah sini. Jadi, bener-bener kayak sopan santun, tata krama, bahasa Jawanya halus-halus banget. Jadi di sini, saya sehari-hari pakai bahasa Indonesia dan, eh, saya udah terbiasa sih kalau misalnya dianggap orang asing dan kayak, uh kayak apa ya, "Ini nga ngapain ngapain sih pake bahasa Indonesia." Dari mereka begitu, ah, udah biasa saya kayak gitu, udah enggak enggak ini lagi, udah keballah kayak gitu ya. Jadi, emang dari segi bahasa, segi budaya juga kan di sini banyak mayoritas petani dan pondok pesantren. Dan juga Jawanya Jawa halus ya dan itu bener-bener beda banget sih culture-nya. Kalau saya orang di tempat saya tinggal dulu Jawanya, Jawa kasar enggak terlalu halus ya percampuran. Dan orangnya karena percampuran Madura dan Jawa itu lebih to the point orangnya lebih terbuka. Kalau di sini tu lebih kayak ya ngempet-ngempet istilahnya, tertutup gitu ya. Jadi nanti, "Oh sudah ini baru meledak," kayak gitu.
Paham paham. Oke. Wah. Oh. Bener. Wah, memang perbedaannya jauh banget ya berarti ya Kak ya terkait bahkan bahasa, kebiasaan, gitu dan juga cara penyampaiannya itu pastinya juga berbeda. Nah, tapi, eee, nggak papa banget nih Kak itu bukan suatu hal yang aneh ya lagi dan itu hal yang valid ketika Kakak ngerasa ada kayak kesulitan nih ketika untuk, eee, bersosial atau berbaurlah di lingkungan sosial yang baru. Eee, mungkin Kakak yang harus, eee, kayak mungkin bisa dipahami kalau misalnya untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru, bukan berarti Kakak harus menghilangkan jati diri nih. Yang perlu dilakukan itu mungkin adalah memahami polanya, lalu memilih nih mana yang cocok untuk Kakak. Nah mungkin ini ada beberapa saran nih Kak yang bisa diaplikasikan. Tapi nanti disesuaikan aja ya Kak sesuai dengan keadaan Kakak nih. Nah mungkin ha tahap pertama dulu nih yang bisa dilakukan gitu kan ketika Kakak pindah di tempat baru, itu kayak di minggu ke-2, di minggu pertama, sampai minggu ke-4 di awal bulanlah di u 1 bulan itu Kakak bisa banget nih untuk observasi terlebih dahulu. Jangan langsung menilai Kak, kayak misalnya perhatikan cara orang menyapanya gitu kan, gaya bicaranya gimana, gitu kan. Kemudian kebiasaan berkumpul, jam, dan juga topik obrolan di masyarakat lokal. Kemudian nih setelah mungkin Kakak udah mengetahui gimana nih cara-cara masyarakat sekitar bersosial gitu kan, Kakak bisa dengan memulai dari aturan sosial yang paling aman, misalnya kayak, eee, melakukan salam misalnya di lingkungan itu lebih salam gitu kan, atau mungkin senyum gitu Kak itu boleh banget. Kemudian menjaga bahasa tubuh atau bisa juga nih dengan datang tepat waktu, yang ini kayak lebih menghargai dari masyarakat sekitar. Nah mungkin setelah itu bener Kakak juga bisa nih mencoba untuk memilih 1 atau 2 orang, itu sebagai jembatan. Kayak misalnya tetangga yang ramah atau mungkin orang-orang di sekitar Kakak yang juga pendatang nih yang bisa Kakak ajak untuk, eee, berbaur lebih dekat lagi. Nah mungkin kira-kira, hal-hal tersebut dimungkinkan nggak Kak untuk diaplikasikan?
Oh ya. Heeh. Oke. Boleh boleh. Hmm. Oke. Iya, oke. Baik baik. Ah gitu ya. Heeh. Baik baik, hmm. Oh gitu. Iya bisa Kak, beberapa mungkin mungkin itu b diaplikasikan cuma ada banyak juga yang enggak mungkin kayaknya Kak. Tapi beberapa mungkin heeh. Jadi memang saya jadi diri sendiri ya seperti tadi bilang dan juga kayak ngikutin aktivitas apa tadi namanya, eee, per perbincangan segala macam topik yang apa ya, saya bener-bener enggak nyambung 100%, di sini. Iya satu kan tadi karena bahasanya Jawa halus ya, terus petani, terus di sini tuh orang-orang suka horeg ya, suka horeg, petani dan pengajian. Sedangkan saya orangnya bener-bener orang- orang bebas. Orang bebas saya bukan orang pondok pesantren. Saya tinggalnya di pinggir kota dan ya perkotaan lebih kayak culture, lebih suka teknologi di sini enggak ada yang paham teknologi dan banyak orang-orang tua juga banyak muda-muda malah emang merantau sih banyak yang jauh. Yang muda-muda banyak yang hilang, kalau adapun tersisa ini muda-muda sukanya horeg, sesuatu yang saya enggak suka gitu, dangdut segala macem. Jadi di sini saya merasa sendiri, tapi di sini ada satu yang sering saya ikuti kegiatan sosial. Eee, karena terpaksa juga mau enggak mau gitu kalau enggak nanti bakalan dikucilkan yaitu pengajian. Jadi kayak tahlilan, saya dulu enggak pernah tahlilan pengajian gitu ga pernah. Kalo saya Senin dari lingkungan saya percaya ke yang anti yang enggak ikut tahlilan sebenernya kayak gitu. Walaupun keluarga saya ikut tahlilan jadi sa tapi saya sendiri ya tapi saya enggak masalah sih itu, tapi mungkin saya malah jadi kayak ini ya, suatu yang buruk di sini. Karena walaupun ada tahlilan, cuma mereka sudah datang gitu bahkan sholat Jumat kan tau p pesantren pondok pesantren ya, awal-awal saya di sini saya inget banget sholat Jumat itu mereka udah datang rapi di situ. Tahlilan pun juga udah rapi datang dan saya selalu datang paling akhir telat, dan mungkin saya jadi racun buat mereka di situ jadi, awalnya yang banyak yang rutin selalu datang tepat waktu, ketika saya datang coba tepat waktu ternyata banyak yang telat juga setelah mungkin lihat contoh dari saya gitu, saya jadi pengaruhi buruknya. Aduh untuk, ya gitu lah, oke.
Oh seperti apa tuh Kak? Ya. Oh nggak nyambung ya Kak ya? Oke. Oke paham. Oh. Oke. Oh. Ya dong. Oh oke. Enggak dong Kak. Eee, mungkin itu, eee, bisa menjadi bahan evaluasi aja, tapi bukan berarti Kakak, eee, sebagai contoh yang buruk ya bukan banget. Nah mungkin bisa kayak pelan-pelan gitu untuk tepat waktunya juga nggak papa nih Kak bisa dilakukan secara bertahap. Kakak nggak perlu langsung bisa menyesuaikan diri 100% dengan lingkungan enggak papa. Nah Kakak jadi kayak bisa punya space pribadi, mungkin hal-hal kayak mungkin, ada komunitas hobi gitu ya, mungkin. Tapi kalau memang nggak ad <coughs> mungkin kalau nggak ada juga, eee, mungkin hanya bersosial secara pada umumnya aja Kak, jangan terlalu memaksakan diri ya.
Nah. Iya bener Kak, bener bener. Oke. Ah baik baik baik, mengerti Kak. Ah itu dia saya harus ke kota kalo kayak gitu Kak. Heeh. Iya. Jadi saya cuman sosialisasinya lewat tadi tuh tahlilan kayaknya sih, eee, jadi cuman berdoa bersama sih. Terima kasih banyak Kak tadi saran dan tipsnya mas ada yang masuk sih, luar biasa sekali. Cocok sih kayaknya saya bakal mulai itu sih paling penting buat saya. Saya harus bisa tepat waktu dalam kegiatan sosial orang-orang sini walaupun saya enggak suka gitu, saya tetap bisa bisa berbaur. Terima kasih banyak ya Kak saran dan tipsnya tuh oke banget lah top markotop.
Oke boleh boleh. Iya Kak, terah
Oke. Sampai jumpa lagi dan terima kasih ya.
Baik Kak, sama-sama syukur kalau memang saran-saran tadi bisa membantu dan semoga sis selama penyesuaian ini bisa Kakak mungkin, eee, menjadi lebih baiknya lagi ya Kak, sampai jumpa.
Ya. Oke Kak sampai jumpa terima kasih.